وكنت رايح أوصّلها يعني هي ما كانتش محتاجاني أصلًا فاهمة الفكرة؟ بس هي كان لازم حَد يكون معاها يعني، فالمهم يعني بصراحة بقى لمّا رجعت يعني هم اتبسطوا، آه، المهم أثّر عليّا جدًا على الشغل لدرجة إن أنا يعني تقريبًا، ما لقيتش ما بقاش ينزل لي شغل تاني بسبب الموضوع ده يعني بسبب إن أنا ب سِبت الموضوع ما بقاش ينزل شغل ليّا لإن أنا ما نز ما اشتغلتش اليوم ده في وقتها.
آه. إمم. أثّر على شغلك طبعًا. ياه! أثّر عليك للدرجة دي حتى بعد اليوم ده!
آه. آه جدًا والله، جدًا أنا أثّر معايا جامد جدًا، بس يعني الفكرة هُم كانوا في البيت بقى مبسوطين وبتاع ويقولوا لها آآ "ده مش عارف فُلان ده كان كويس وبتاع وكده" <tsk> هُم اتبسطوا في البيت بس أنا جوّايا أنا متضايق، أنا متضايق إن أنا يعني فوّتّ حاجة زي كده.
إمم. إمم. و حسيت إنك جيت على نَفْسك ي كان إيه أكتر حاجة مضايقاك؟
جدًا، آه جدًا، جدًا بصراحة حسّيت إن أنا جيت على نَفْسي جامد أوي، إن أنا المفروض كنت الوقت ده كنت استغليته في شغلي وكنت شُفت حَد مثلًا تاني بديل، بدل ما أنا اللي انزل يعني عارفة اللي هو بدل ما أنا أتطوّع كانت هي ممكن تشوف أخوها مثلًا إن هو كان هنا وبتاع، قال لها شوفي فلان اللي هو أنا آه، شوفي فلان اللي هو أنا آآ خليه هو يروح معاكِ فحرفيًا أنا بسبب الموقِف ده
إمم. ندمت إنك ما قُلتش لأ. يعني كمان أخوها كان موجود!
كان موجود بس هو كان شغّال يعني هو كان عنده شغل فهو الفكرة إن كان عنده شغل، وأنا كان عندي شغل. لأ بقى أنا
طَب ما أنت كنت شغّال برضه، إمم. طَب أنت إزاي في الموقِف ده ممكن ترفض بس بطريقة محترمة من غير ما تحرجها يعني، وفي نفْس الوقت برضه تشوف لها حَل يعني؟ إزاي ممكن ت تواجه الموضوع ده؟